あの、リモートワークの未来って、これからどんな姿になるって思います？
はい。 ああ、一番最初にリモートワーク、いや、リモートワークじゃないんですけどね。その可能性これ面白いなって思ったのは、何年前かな。多分もう十数年前なんですよ。
うん。 はい。 うん。 ああああ、はい。ずいぶん前ですね。
うん。X で知り合った子、当時はあの、ネットで知り合った子よくナンパして遊びに行ったりしてたんですよ。あ、男の子ですよ、相手は。うん。
うん。 あ、すごい。うんうん。あ、リアルでリアルで会うんですね。ええ、はい。うん。
リアルで会ってたんですよ。で、その子その子要は、ままだ大学生だったんですよね。僕は結構いいもうね年配のおじさんだったんですけど、話が合って、会って彼から提案あったのが
ええ、はい。 うん。
今度、あのプログラミング作業をやる時に、一緒に、要はスカイプを使って、二人のところを繋げてやってみませんか？ってゆ言ってたんですよ。
はい。 ええええ。 あ、へえ。うん、面白いですね。
「なんでそんなめんどくさいことするの？」って聞きました、僕は。<chuckles> ただ、そしたら、彼が言うには「研究室の人間とよくやってるんですよね」って言って。
ふん。 へ、ええ。あ、で、どうしたんですか？うん。 あ、ああ、はい。
うん。で「どんどんな効果がある？」って聞いたんですよ。
うん。
そしたら、あの「雑談したい時に雑談出来ます」って言うんですよ。
ええええ。うん。
ああ、確かにそれはあるけど、それって意味があんのかなって思って、でも彼が勧めてくれるから、一回2人でやってみたんですよね。
はい。 うんうん。
うん、僕は僕の仕事やって、彼は彼の仕事、要はお互い全く全く仕事が被ってる部分は全く無し。
あ、はい。 うんうん。あ、個々で、あの作業してるんですよね？
うん、個々で勝手にやってる。ただネットワークでお互いの環境が繋がってるっていう状態なんですよ。
うん、はい。うん。
でね、やってみると確かに、今だいじょう今ちょっといい？とか
うん。
で、分かんないとこ聞いてみたりとか。
ええ。
うん、ちょっとした雑談をしてみたりとかっていうのが進んでいって、あ、これはこれでありなんじゃないのかなって思ったんですよね。
はい。 あ、そうなんですか。
うん。
うん。あ、そのね、えっとお互いにやってた作業は、まあ、全く別でしたけど、あの、お互いにその知識っていう面では、あの、に似たような感じだったんですか？
はい。 はい。 そうですね。やってることはどちらもプログラミングだったんで。
へえ。 あ、なるほど。うんうん。はい、うん。
うん。全然別なものをやってたんですけどね。
ええ。
で、まあ、そんな経験があって。
うん。
だからコロナ禍が始まるじゃないすか。
はい。
うん。で、リモートワークって言われた時に、まあ、皆さん多分一番は「やった、これで通勤しなくていい」っていうのが、あったあったと思うんですけど、僕は僕はどちらかっていうと、そのなんて言ったらいいんだろう、会社が進めていたリモートワークのやり方って、実はあんまり賛成じゃないんですよね。
ああ、そうでしたね。<giggles> そうでしたよね。ええ、はい。 うん。 あ、どの点で、ですか？うん。
通常通常は全く繋がらない状態で
うん。
あのやってるじゃないですか。
あ、そうですね。
必要な時だけ、例えば Zoom かなんかで繋いでって話なんですけど、もう一層の事、あれじゃないのかなって思うんですよ。あの、リモートオフィスみたいなものとか、あるいは完全個室で仕事出来る人たちは、常時繋ぎっぱなしでやっちゃえばいいんじゃないのかなと思うんで。
はい。うんうん。 うん。 ええ。 ああ。あ、ふんふんふん。はい。
うん、そう。で、誰かとちょっと雑談したいとか質問したい時は、もうその場で聞いちゃうっていうのが多分一番話が早いなって思ったんですよね。
ええ。 あ。 あ、なるほど、そこでじゃあチャットで誰かに尋ねるんじゃなくて、もうすぐにく口で話をするってことですね？うんうん。
はい。 そうそうす。オフィスにいるのと同じ状況を作ってあげれば、確かにこれ出社しなくてもいいなって思ったんですよね。
うん。 ああ、そうですね。うん。
うん。ところが、現在あの、リモートワークどんどん縮小してってますけど、これは結局のところ、技術的にまだ完全にオフィスにみんなでいるのと同じ状況が作れないからなんですよね。
うん、はい。 あ、確かにそうですよね。
はい。
うん、不便なことが出てきたってことですよね？
そうなんです。あるいは郵便物の問題とかね。物理的な郵便物はどうにもなりませんからね。誰か受け取らなきゃいけないから。
ええ。 うんうんうん。 はい。 そうですね。
うん。ただ、このままいわゆるバーチャルリアリティとかが進んでいげば
はい。
おそらく、通常のオフィスにいるのと同じ状態を
うん。
リモートで作れるんじゃないのかなって気がするんですよね。
あ、そうですか。なんか、そういう動きってあります？
うん。 一部、確かにあの、アバターみたいなものを使ってやり取りしてるところはあるんですけど、まだ多分あれでは、ええ、ダメなんですよね。ダメっていうのは、あ、キャラクターを自分で動かす段階でもうかったるいんですよね。
あ、うん。 へえ、はい。 あ、そっか、うん。 あ、あ、確かにそうですね。<laughs> あ、そうですね。いや、確かに。あ、そうですね、そんな暇ないですね。ああああ、はい。
そうなんです。ゲームじゃないんだから、だって仕事でそんなことしたくないよって話なんですよ。うん。うん。そうするとね、1番最初の彼が提案してくれたような、何て言ったらいいの、誰かに直接声をかけるとか、質問できるとかっていう環境がまず必要なのかなって気がしま
うん。 はい。 ああ、そうですね。確かに、うん。
うん。それが、うん、リアルタイムである程度できるようになってしまえば
うん。
まず働いてるか働いてないか、寝てるか寝てないかって問題は解決しますよね。仕事サボって寝てる奴は絶対いますからね、あれね。そう の場合は。<laughs> サボりやすいすからね。そこのところさえなんとかなると、要は、よくあの、パソコンの中に色んなものを仕込んでいて、確かにパソコン操作しているかとか監視してるとかっていうんですけど
ああ、そうですね。 あ、そう、そうですよね。へ、サボサボサボりやすいですよね。うん。 はい。 あ、ああ、ありますね。うん。
あれは逆にちょっと生産性低いか、生産的じゃないのかなって気がするんですよね。
あ、そっかそっか。ただ、まあ、さ作業は監視してるけど、そう、コミュニケーションの面では特に今までと変わりないってことですもんね？不便なままですもんね。うん。
うん。 はい。はい。 はい。 そういう人です、うん。だからコミュニケーションを従来通りにしてしまう。
うん。
ただし、あある程度家でやってもらうんであれば、プライバシーを守らなきゃねっていう話。うん。そこを両立して、なおかつコミュニケーションが、あの、オフィスに全員が集まってるのとそんな遜色ないなっていうのであれば、まだやりようはあるのかなって気がするんですよね。
うん。 ああ、確かに。そうですね。 ええ。 うんうん。 あ、そうですね。確かに。あ、それってあれですか？えっと、スカイプでね、繋いでお話されてましたけど、今だったらね、か例えばズームではあの、結構な人数同時に繋げたりできますが、まだ難しいんですかね？
うん。 はい。 あ、はい。 いや、あの多分やれるんですよね。ただ要は、あの、ズーム会議っていうのをずっとやってた時に思ったんですけど、ある時からみんなもう音声だけにしちゃって、画像の方を切っちゃってるんですよね。<laughs> だからね、プライバシーの問題だけじゃないすかね、残ってくるの。うん。
うん。 はい。 あ。あ、あ、なるほど、はい。うん。 ああ、そっか、そうですね。
うん。あとは隣の人に対して話しかけるようなインターフェースがないじゃない？
ああ、ないないですね、確かに。
うん。それがね、ある程度あると、また違うのかなって気がしますよね。
うん。あ、そうですね。ああ。
ああ。 チャットであの僕はずっと IT IT 系長いんで、個別にチャットするんで別に構わないなって思ってんですけど。
うん。 はい。う。
特に年配の人が、ああいう文字ベース、テキストベースのやり取り嫌がるんですよね。
あ、なん何でですか？かん
多分、入力の手が遅いからだと思います。
あ。ああ、そっか、キーボードがですか。ああ、そっか、なるほど。
そうなんですね。え、うん。だからだからいわゆる年配の人たちは常にあの電話しちゃうじゃないですか？<laughs>
あ、ああ、そういうことですか。
そうです。
ああ。
そこのところただね、そこのところも恐らく、あの多分、インターネット出始めて、E メールとかエクセルとかワードで仕事するようになった第1期生が、今60代に入ってるんですよ。
うん。 ええええ。 うん。
で、完全にインターネット世代、インターネット普通だよねっていう風にな、世代が、多分あと15年とか20年で出てくるんですよね。
はい。うん。 あ、そうですね。うんうん。そっか。
うーん。そこで恐らく完全に変わっちゃうんじゃないのかな、と思うんですよね。
あ、そうですね。もう慣れてますもんね。確かに。
そう。で、もう一つ大事なのは、評価基準なんですよね。
うん。 ああ、ふん。
うん。完全にオフィスに居るってことは、かあの要は自制心が働くんですよ、逆に言うと。
ええ。 うんうん。あ、ありますね。
例えばオフィスにいて、あの勝手にどっか出かけて行ったり、オフィスに居て踊ったり、適当な時間に飯食ったりしてる奴は居ないわけですよ。
うん。 あ、居ないですね。え。はあ。
うん。決まった時間、確実に働いてるっていうことを、あのオフィスに居る限りは担保出来るんですよ。
うん。 ああ、出来ますね。うーん。
うん。そこのところっていうのを、どう担保するのか。いや、実は、その担保はしないしないで、評価基準を変えちゃうのか。
ああ。 うん。 ああ、そうですね。なんか、そっか。せせ成果が、で出せてるかってことですよね。
うん。 そうですね。時間から成果へ移行していった上で、えっと効率が落ちない仕事の効率が落ちないようなインターフェースができた時が、リモート仕事が普通になるのかなって気がしますね。うん。
ああ。 うん。 はい。 うん。 そうですね。あ、なんとなく、あの、その、せ成果主義で、あの上手くいく人と、そのあの真面目にコツコツやってるからっていうのを認められる人とちょっと、にこ二極化するのかなって思ってね。
はい。 はい。 ま、そうでしょ。間違いない。ただ評価基準は、いくつか用意しておかないと、あの不満に思う人たちも出てきますよね。
うん。 ええ。あ、そうですよね。うーん。
ええ。 これはね、とても難しいことだと思います。
あ、確かに。うん。
あとは、リモート仕事の未来っていうと、単純に、あの通勤時間の問題だけであれば、あの都心におっきな事務所を借りるんじゃなくって、あちこちのメインになるターミナル駅とか、ターミナル駅から伸びてる路線の主要駅の近くに、数人が入れるようなサテライトオフィスを設けるって方法もありますよね。
ええ。 うん。 はい。 うん。 うーん、あれですか、こ交代で勤務するとかそういう感じですか？
あ、いやいやいや、10人とか、小規模、あるいは10人以下の小規模でが入れるサテライトオフィスをあっちこちに分散して用意してって、自分が通いやすいところにいて入ってやってくれって話ですよ。
うん。 ええええ。 あ、そっかそっか。リモートができると別にどこでもいいですもんね。
そうなんですね。で、そうなれば、例えば自宅で作業する時のプライバシーの配慮とかも考える必要ないじゃないですか。
うーん。 ああ、そうですね。
うん。それこそサテライトオフィス同士を全部どう要はリアルタイムの動画で繋いじゃって、何をしてるか見えるようにするって方法もありますよね。うん。うーん。
うん。 うんうん。 ああ、はい。あ、そうですね。それもいいですね。うーん。
うん。これなら通勤事業の負担をだいぶ減らすことができるでしょうね。特にあの、都心で働いているんであれば、周辺の、あの、ベッドタウンか何かの中に設けてあげると、みんなやりやすくなりますよね。
うん、ああ。 うん。 ほんとですね。そうするとあれですもんね、あの、家をね、買うっていうのもね、都心に近くなくってもいいし、だいぶ変わりそうですね。
はい。 ぼくが今そうね。ええ。問題になってくるのは、生産性の問題ですよね、だからね、いつでも生産性。生産性が落ちるから嫌だっていう話と、ただもう一つは、上司が部下を監視できないから嫌だっていう部分もあってですね、ここはちょっとまた微妙ですよね、<chuckles> しょうじ
うーん。 あ、ああ。あ、そう、そうです。うん。 うん。 あ、ああ、ななるほど。 ああ、そっか。あ、そうですね。いや、やっぱりでもリモートだけど、どっかで、えっと、リアルに会う機会を作らないとちょっと難しいんですかね。
うん。 うん。 はい。 はい。 恐らく難しいんじゃないんすかね。だからこそ、リモートでもって、リアルのように接触出来ているようなイメージのインターフェース、デバイスを作るのが
ね。 うん。 ああ。
あのリモート仕事の未来、に繋がっていくような気がしますよね。
あ、そうですね。ああ、いや、でもだいぶそれ働きやすそうでいいですね。
うん、働きやすいとは思うんですけどね。
ね。 うーん。だってい今よりも結構いいですよね。いえっと今のちょっと不満とか、ちょっと難しいところからね、さらに改善する未来だから。
はい。 はい。
うん、たのし楽しみですね、そういう働き方って。
そうですね。あの、特にそのサラリーマン、OL さん、いわゆる、あの通勤時間がある人たちの一番の不満、特に都心に住ん都心の会社に行ってる人たちですよね。の、一番の不満は、間違いなく通勤時間のストレスですよね。満員電車の。
ね。 うん。 あ、ううん。 そうですね、うん。あれ本当にうん。
それを解消してあげるだけで、精神的な生産性はだいぶ上がるような気がするんですよ。
そうですよね。あれちょっと寿命に関わるんじゃないかと思いますね。<laughs> かん関わりますよね。ああで、もうね、だから、それそれはでも大事ですね。結構魅力ありますね、今の。うんうん。
ええ。 寿命そうそうそう、寿命に 間違いなく。ええ、縮んでます、間違いなく。<laughs> うん。 ええ。 ええ。あ、そこのと設計っていうのは、お今はほら、リモートでいいよ、やっぱダメっていうのを、行ったり来たりとか、会社によってスタンス変わってくるじゃないすか。
うーん。 あ、そうですよね、はい。
うん。だから今言ったような話の成功事例がどっかでポツポツ出てくると
あ、ああ。
だいぶ変わってくるような気がしますね。
そうですね。え、そのなんか成功事例にこう近そうなお話って聞きます？まだまだ私もはい。
うん。 いや、まだやっぱりうん、まだやっぱりね、あの、ないですね。
あ、まだないですか。
ええ。なんせアメリカの最先端の会社がリモートワークやっぱ止めるって言ってる時代ですからね。<laughs>
ええ。 あ、そっか。じゃあやっぱむず難しいんですね。
恐らくあのデバイスってか、インターフェースやり取りのインターフェースっていう部分で、生産性を落とさないようにどうするかっていうところがまだ設計出来てないんでしょうね。
うん。 ああそっか、生産性を落とさないっていうのはでも必須ですもんね。ですよね。
そうなんです。必須なんですよ。ええ。
あに。 ふーん。
実際にはだから生産性を落とさないで働けた人たちも居るんだけれども、それが一部だったってことですよね。
あ、ええ。あ、ああそうでそうですよね、きっとほんの一部だったんですよね。ええ。うん。ああ、そっか。え、そうですよね。ああ、それはなんとなく分かりますね。
ええ、大抵の人が生産性が落ちてるんですよ。楽をしてるだけっていう。 うん。 うん。それを考えると、やっぱりもうちょい色んな成功事例っていうのが出てこないと、あの、会社としても、やっていいよって素直に言えないでしょうね。
ああ。 あ、そうですよね。でもそれ、り理想的ですね。
ええ。 そうですね。出来たらいいと思いますけどね。
うん、あ、今日はあのリモート仕事の未来のお話、すごく楽しかったです。ありがとうございました。
はい。はい、どうもこちらも、失礼いたします。